मैं टाइम पे खाना नहीं खा पा रहा हूँ समय पे, मेरा समय टूट जाता है, कभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा अ, काम करने लगता हूँ या फिर अ, अचानक से कोई काम आ जाता है, तो मेरा सुबह का खाना या दोपहर का या रात का। खाना मतलब अ, टाइम पे नहीं खा पाता हूँ, हो सकता है कि जैसे मेरे को अ, मुझे दोपहर में खाना खाना है, मतलब तो फिर अगर कोई काम आ गया, तो फिर मैं उसको 4 बजे खाऊँगा, जो मुझे 2 बजे खाना था। और कई बार ऐसा होता है, कि वो काम छूट भी मतलब खाना छूट भी जाता है, जिससे मेरी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ज अ, जो मैं खाना टाइम पे नहीं खा पा रहा हूँ, समय पे नहीं खा पा रहा हूँ, जो मेरा खाना छूट जाता है। और जो मेरा समय टूट रहा है, खाने में, तो इसमें अ, ऐसा होता है कि मेरी हेल्थ पे भी ऐसा मुझे लग रहा है, कि मुझे हेल्थ में इश्यू हो रहा है अ, समस्या आ रही है कि अगर मेरा अ, रात का खाना छूट गया और फिर मैं देर रात से आया और फिर मैंने दोबारा खाना खा लिया, तो फिर मुझे नींद में अ आ समस्या आएगी, मैं नींद में सो नहीं मतलब अ, बार-बार नींद खुल जाएगी मेरी या फिर मैं गहरी नींद में चला जाऊँगा तो फिर मैं सुबह जगने में मुझे समस्या होगी। ऐसा है कि अ, खाना ये मैं अ, बहुत कोशिश की, कि मैं इसको अ, टाइम भी कर पाऊँ अ, टाइम पे ले क अ, म मतलब टाइम पे खा पाऊँ। लेकिन ऐसा होता है कि मेरा काम इस हिसाब का है कि जब भी मुझे अ अ अ, मतलब कॉल आएगा या फिर मुझे कोई अ, बुलावा आ जाएगा, कि आप ये अ, मुझे ये काम है तो फिर मुझे काम की वजह से वो खाना छोड़ना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बहुत ज़्यादा तनाव में होता हूँ, तो फिर मैं खाना मेरा छूट जाता है या मेरा मन नहीं करता है, खाने का। तो कई बार इस वजह से भी समस्या होती है, तो मुझे बार-बार खाना छोड़ने से और ज़्यादा थोड़ा तनाव बढ़ रहा है मेरे अ, मतलब जीवन में।
अ, जी। जी, जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी समस्या समझ पा रहा हूँ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस संदर्भ में आपकी सहायता कर सकूँ। अ, मुझे ये बताइए कि आप दिन में कितनी बार और किस तरह के खाने आप अक्सर छोड़ते हैं मतलब लंच, डिनर या सुबह का नाश्ता? इस बारे में भी बताइए।
अ, इसमें ऐसा है कि अ, लंच, डिनर या फिर ब्रेकफ़ास्ट, तीनों ही ऐसा रहता है मेरा कि अ, इसको कोई फ़िक्स नहीं है कि कौन-सा खाना छूटेगा। इसमें ऐसा है कि काम के हिसाब से है कि अगर मेरे पास काम आ गया, तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा या फिर, कई बार मैंने अपने अ अ, दिनचर्या में ये भी र देखा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अगर मुझे अ, कुछ खाना पसंद नहीं है, तो फिर मैं बहाने ढूँढूँगा उसके लिए कि नहीं अ, या मैं बाहर निकल जाऊँगा या फिर मैं उसको अ, ना खाना पसंद करूँगा और खाना छोड़ना पसंद करूँगा कि मेरे अ अ, मन के इच्छा के हिसाब से अगर कोई खाना नहीं बना हुआ है या मुझे पसंद नहीं आ रहा है खाना, तो मैं वो खाना छोड़ देता हूँ।
हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या। अ, जैसा आपने बताया, खाना छोड़ना एक कारण है, क्या कोई और भी कारण है, जिस कारण आप कई बार खाना समय पर नहीं खा पाते? जैसे भूख आपको भूख नहीं लगती हो या आपके पास समय का अभाव हो, आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त हो? तो कुछ ऐसा भी हो, तो विस्तार से बताइए।
भूख का ऐसा है कि अगर मुझे खाना अ, टाइम से अगर मैं ऐसा मैंने देखा है, अपने अ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि अगर मैं सुबह का खाना ठीक से खा लेता हूँ, तो फिर मुझे पूरे दिन अ, भूख लगेगी, मैं लंच भी ठीक से कर पाऊँगा, डिनर भी ठीक से कर पाऊँगा। अगर मेरे इतना उम उम, इच्छा का खाना बना भी नहीं हुआ है और मुझे पसंद भी नहीं है और अगर मैंने ठीक से अ, ब्रेकफ़ास्ट किया है, तो फिर मैं वो दोनों अ, लंच या डिनर स्किप नहीं करूँगा, मतलब छोड़ूँगा नहीं, खाऊँगा उसको। और अ, समय की कमी का ऐसा कारण है कि हाँ, समय की कमी रहती है कि अ, ऐसा काम आ गया, तो फिर मेरे को खाना छोड़ना ही पड़ेगा और भले ही मुझे कितनी भी भूख लगी हो या फिर मेरी पसंद का बहुत खाना बना हो, तब भी मुझे छोड़ना ही पड़ता है और कई बार ऐसा होता है, इसमें दोपहर का खाना बहुत ज़्यादा छूट जाता है और जिस वज़ह से मुझे समस्या हो रही है। मानसिक तनाव का आप कह सकते हैं कि हाँ, मतलब मेरा अ, मानसिक तनाव ऐसा रहता है, काम की वजह से, पर इतना कोई बड़ा मुझे नहीं लगता है, इसमें कोई कारण है कि मानसिक तनाव की वजह से मुझे खाना पसंद नहीं आ रहा हो। पर हाँ, मतलब ऐसा मैंने अपने अ, जीवन में देखा है कि हाँ, मा तनाव या कोई मन में कोई ऐसा कुछ चीज़ अ, कोई बात मैं सोच रहा हूँ, व्यवसाय से लेके, तो फिर मुझे अ अ, खाना खाने पे इतना ध्यान नहीं जाएगा या फिर मुझे भूख नहीं लगेगी और वो खाना मेरा छूट जाएगा, और ये जो अ, ये बार-बार होने लगता है, तो ये फिर मेरा जो तनाव होता है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये एक समस्या है।
जी, जी, बिल्कुल। ये तनाव की बात तो ज़रूर है। अ, क्या आपको कोई और भी स्वास्थ्य-संबंधी समस्या हो जैसे डायबिटीज़, या मोटापे से संबंधित या कोई परहेज़ जो आपको ध्यान रखना है अपने खाने में? तो उस बारे में भी बताइए।
स्वास्थ्य संबंधित ऐसी तो कोई अ, समस्या नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा है मुझे कि अ, कभी-कभी एक अ, खाँसी का मुझे बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे खाँसी होने लगती है। और वज़न-संबंधित ऐसी अ, कोई खास चिंता नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बार-बार खाना छूट रहा है, और 1-2 महीने से मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वज़न घट रहा है। बढ़ तो बढ़ने का तो कोई ऐसा समस्या नहीं है पर अ, वज़न घट रहा है मेरा, और ये भी एक तनाव का, चिंता का कारण मेरे जीवन में है अभी कि बहुत ज़्यादा वज़न घट रहा है। तो ये खाना छूटना और और तनाव मेरी ज़िंदगी में बढ़ा रहा है। मेरा वज़न भी कम हो रहा है और तनाव भी बढ़ रहा है इसके हिसाब से। दवाइयाँ मैं ऐसी कोई खास नहीं लेता हूँ।
जी, जी, जी, बिल्कुल। अ, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या। मेरा आख़िरी प्रश्न, उसके बाद हम सुझावों की तरफ़ बढ़ेंगे। अ, क्या आपके पास खाने की किस तरह की सुविधा उपलब्ध है? आपके घर में क्या आप आप किस तरह का इंतज़ाम आपने रखा है या बाहर में किस तरह की व्यवस्था है, उस बारे में भी विस्तार से बताइए। जी।
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाने में मतलब खाना मैं घर का ही ज़्यादातर अ अ, मतलब अ, तय करता हूँ कि घर का ही खाना खाऊँ। और मेरे घर में आसानी से उपलब्ध होता है खाना, जिसमें मेरी माँ खाना बनाती हैं और काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं। और इसमें अ, सुविधा क असुविधा का कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई खाने में असुविधा हो या मुझे बाहर से लेके आना हो या बाहर मुझे खाना खाना खाने खाना खाना खाने जाना है। पर ऐसा है कि अ, आसानी से उपलब्ध है खाना मेरे अ, मेरे घर में। और मैं खाना चाहता हूँ पर आप एस मैं ये बार-बार यही अ, मेरे मन में आता है कि अ, जो खाना मेरा छूट रहा है वो किन कारणों से है। मैं कारण सोचता हूँ तो वर ज़्यादा कोई ऐसे खास कारण नहीं है, 1-2 कारण ही है। जैसे जिसमें व्यवसाय का हो गया और अ अ, अनियमित्ता होना मेरे कार्य में, कि कभी भी मुझे काम आ जाना तो उस वजह से खाना छूटता है। आसानी से उपलब्ध है मेरे वैसे खाना मेरे अ, जीवन में।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी इस संदर्भ में सहायता कर सकूँ। अब जैसा आपने बताया कि आप आपको कारण समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है आपका खाना छूटने का। मुझे लगता है आपको उन कारणों को आपके दिनचर्या से तलाश करना होगा। जैसे आप देखे कि आखिर वो क्या कारण है जिस कारण आप आप वो आपकी दिनचर्या में वैसे क्या तत्व हैं जो आपको खाना खाने से या नियमित तौर पर अपना भोजन करने से रोकते है। जैसे आपने कहा कि कई बार अचानक काम आ जाता है, तो अ, आप उन चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। जो भी आपका काम का स्रोत हो जहाँ से काम आता हो। अगर आप एक तो समय सारिणी बना लें, अगर ये संभव हो कि आप उस चीज़ को पहले से आँक सकते हैं कि काम कहाँ से आने वाला है तो आप उनसे ज़रूर अपनी बात कर लें या अपनी स्पष्टताएँ सामने रख दें कि आपका भोजन का क्या वक़्त है तो उस वक़्त या तो आप किसी तरह का कॉल या किसी तरह के मेसेजेस को आप रिस्पॉन्ड ना करें। या फिर आप उनको स्पष्ट कर दें कि आप अभी आइए आपके भोजन का समय, आप थोड़ी देर बाद इस काम को करेंगे। मुझे लगता है कि आम तौर पे लोग इस चीज़ को समझते हैं और अ, लोगों के खाना खाने के समय की कदर ही करते हैं। तो आप अगर अ, खुलकर अपनी बात रखेंगे तो इस समस्या के निदान में आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। ये भी हो सकता है कि कई बार आप खाना खाना ही भूल जाते हो या फिर आप उतना ध्यान नहीं रखते हो किसी और चीज़ में आप बहुत व्यस्त हो। तो ऐसी स्थिति में किसी अ, 1 सिंपल रिमाइंडर बनाना और उसके लिए आप अ, नि आज के तकनीकी उपकरण का चाहे वो मोबाइल हो या स्मार्ट वॉच हो, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको आपके दिनचर्या के उन हिस्सों में जिस वक़्त आपको सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना या रात का खाना करना हो अ, आपको ये चीज़ें याद आ जाएँगी। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि अगर जैसा आपने कहा कि आपका वजन घट रहा है और आपने देखा कि आप उस तरह का आहार नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर ज़रूरत हो तो आप उस तरह का आप उस तरह की जो मल्टीविटामिन दवाइयाँ होती हैं, आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत आप इस बात को ज़रूर ख़्याल रखें इससे पहले आप किसी विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह ले लें। तब तक के लिए आप दूध या फिर अ, जो फल होते हैं, जो इस तरह के विकल्प होते हैं जो आपके पौष्टिक कमियों की पूर पूर्ति करते हैं आप उन अ, उन पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए और उन्हें नियमित तौर पर अपने भोजन में अपने आहार में शामिल कीजिए। आपने एक और बात कही थी कि आप कुछ चीज़ों से भागते हैं, आप खाना पसंद नहीं, उस वक़्त आप खाने में टालमटोल करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उन्हें खा लें, अगर ऐसा ना हो तो कोई वैकल्पिक रास वैकल्पिक अ, अपने लिए मेनू ज़रूर रखें। जैसा आपकी माता है वो आपके लिए खाना बनाती है आप उनसे ये बात कह दें। और अगर फिर भी ये संभव ना हो पाए तो कोई ऐसे स कोई और ऐसे दूसरे विकल्प ज़रूर रखें जैसे उस समय फल खा लेना या कोई हल्का स्नैक्स ऐसा कुछ देख लेना जो घर में कई बार होता है। जैसे सुबह के समय आपने नाश्ता नहीं किया और सुबह के समय अगर आप अ, काला चना या मूँग इन चीज़ों का सेवन करें तो वो भी बहुत पौष्टिक होता है। तो ये चीजें भले मामूली दिखने में लगे मगर मुझे लगता है आपके आहार को संतुलित करने में बड़ी भूमिका निभाएँगी। और मेरी अंतिम सलाह आपसे यही रहेगी कि अगर स्थिति आपको नियंत्रित होते हुए ना नज़र आए तो आप किसी डॉक्टर से या किसी पोषण विशेषज्ञ से भी ज़रूर बात करें, उनसे ज़रूर अपनी समस्या साझा करें और मुझे लगता है अगर स्थिति गंभीर हो तो वो आपकी ज़रूर सहायता कर पाएँगे। तो मेरी तो यही सलाह है और मुझे उम्मीद है इससे आपको फायदा ज़रूर होगा। जी।
जी, बिल्कुल। आपने जो मुझे सलाह दी मुझे अल ऐसा काफ़ी अच्छा महसूस लग हो रहा है और आपने जो सलाह दी मैं बिल् उस पे अमल करूँगा। और जैसा आपने एक-एक चीज़ मेरे को बताई डॉक्टर से या अ, विशेषज्ञ से सलाह ले अ, लेने वाली बात तो वो मुझे भी लगता है कि मैं अ, डॉक्टर से या विशेषज्ञ से मुझे सलाह लेनी चाहिए। जो मुझे ठीक से बता पाएँगे कि क्या कारण है या मनोवैज्ञानिक कारण है। हाँ, एक काम का है या अ, काम का भी रहता है और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक भी कारण हो सकता है। तो मैं ये अ, एक विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेना पसंद करूँगा। और मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई कि आपने जिस तरह के तरीके से मुझे सलाह दी। धन्यवाद।
जो मुझे खुशी है कि आपको मेरे सुझाव पसंद आए और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इनसे आपको फायदा ज़रूर होगा। आगे भी अगर आप किसी समस्या को लेकर मुझसे बात करना चाहें तो मैं आपके लिए यहीं पर उपलब्ध हूँ। मुझसे संपर्क करने के लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।